Wah waktu itu sih, barengan ya, antara sikut gitu, aku kan nahan pakai sikut ya. Antara sikut sama muka tuh aku, sampai muka aku tuh kayak kena. Itu posisinya untung bukan becekan ya. Tapi, tapi itu lumut, lumut. Jadinya otomatis muka aku kena iya, tapi muka aku kena, kena lumutan itu. Itu aku malu banget sih, tap mana bukannya bantuin, tawa tawa dulu gitu kan malu ya orang, kamu bantuin dulu kek ya?
<chuckles> Mmm, kod Ya, ampun. Oh, lumpur gitu ya, Kak? Oh lumpur. Jadi agak empuk, ya. <chuckles> <chuckles> Tapi memang respon alami orang tuh kalau lihat kejadian lucu pasti ketawa dulu. <laughs> Mungkin kalau, kalau posisinya dibalik, <clicks tongue> Kakak yang nyetir motor, si calon jatuh, juga pasti ketawa dulu. <chuckles>
Iya ngeselin banget gitu. Maksud aku kan, aku sudah malu gitu loh, orang mah bantuin nu Iya, mungkin aku juga ketawa dulu sih. <laughs> Mana depan calon pacar kan ya, gitu kan, jadi untung
Iya harusnya yang jaga, jaga image kan ya, terus
<laughs> Iya bener, maksudnya itu pertama kali nge date loh, Kak, gitu. Kayak malu banget enggak sih?
Dan buk bukan salah si pas calon kamu itu kan. Kan itu kan kesalahan sendiri, tapi kamu kayak marahin dia, "Bantuin dulu kek, gini-gini." <chuckles>
Iya, jadi aku enggak bisa nyalahin dia kan? <chuckles> Iya. Bantuin dulu kek, bukannya tet malah ketawa gitu kan. Terus kayaknya, udah gitu aku kan orang orang Betawi gitu Kak. Jadi kayak, "Bantuin dulu kek gitu, malah ketawa lu," gitu kan. Terus kayak, "Lu ngapain sih? Kok tiba-tiba jatuh gitu." "Ini rok gue bantuin, enggak bisa aku angkat soalnya nyangkut."
Heeh. Mhm. <chuckles> <laughs> Iya,. Dia juga heran mungkin, Kak. Kok bisa tiba-tiba di bawah, padahal <chuckles>
Iya benar, benar banget. Itu malu banget sih.

Gapapa sih sakitnya lumayan sih, cuma yang malu tuh malunya itu loh.
Mhm, maksudnya ada tulang ke geser kah atau ada lecet-lecet luka?
Oh, kepentok doang sih, Kak, rasanya kayak memar gitu cuma aku nggak berasa sama sekali, yang aku rasa cuma malu karena teman-teman angkatan aku itu langsung pada keluar gitu loh, Kak. Aku kan anak IPS ya jadi, eee, daerah IPS lah itu, itu pada keluar semua langsung pada ngetawain terus langsung pada nanya kan itu kan mereka karena aku anaknya ekstrovert ya, Kak, jadi aku kenal banyak orang kan langsung pada nanya-nanya lah teman-teman kelas aku yang, di apa namanya sebelah-sebelah kelas aku tuh pada nanya, eee, "lo kenapa?" Gitu-gitu. Itu aku itu aku kayak aku nggak mau nunjukin aku masih dalam posisi nungging, gak mau nunjukin muka aku. <laughs>
Oh. <laughs> Oh. Heeh. Eee. Oh, waduh. <laughs> Waduh. Mmm. Kok bisa kepikiran gitu sih, Kak? <laughs> Tapi, Kakak, eee, bangun sendiri atau ada yang bantuin? Oh, aman ya, Kak. Ya ampun.
<chuckles> Malu banget. Ada yang bantuin dong, Kak, Alhamdulillah. <laughs> Soalnya temen aku kayak "udah bangun-bangun, lo malu-maluin tau gak sih?" Gitu. Setelah itu aku bener-bener kayak gak kepikiran sama sekali kayak pengen aja gitu tiba-tiba kayak gitu.
Tapi kebayang sih itu malunya. Tapi, eee, benar cuman cuman angkatan, Kakak, doang kan. Biasanya kalau ada IPS ada IPA juga kan, terus ada adik kelas juga, itu
Mhm. Iya ada adik kelas juga sih, Kak, waktu itu Kakak kelas juga ada pokoknya kumpulan anak-anak anak-anak IPS tuh kayak letter, apa ya aku kan sekolahnya kotak gitu kan, Kak. Nah, setengah kotak itu pada keluar pada yang itu kan aku lantai bawah ya itu yang
<chuckles> Heeh. Mhm mhm. Oh, berarti ...berarti bisa dipastikan itu lingkungannya tuh lagi tenang banget, tiba-tiba kamu lom lompat, <chuckles> kamu lompat terus suara gedebuk gitu pada pada notice.
Iya iya lagi iya lagi, sumpah lagi tenang banget itu. Iya anak-anak yang mungkin gak ada guru kali ya, gak ada guru jadinya, eee, pada keluar, langsung pada heboh kan tuh, kenapa tuh kenapa tuh itu itu si itu gitu kan aku langsung kayak malu banget tuh, sumpah itu kayak aduh ya ampun untung untung zaman zaman aku dulu tuh belum ada kayak dikit-dikit di viralin gitu loh, kayaknya kalau di viralin aku malu banget deh.
Heeh. <chuckles> Waduh. Mhm.

<laughs> Tapi kalau viralin juga sulit, kan? Maksudnya momen kayak gitu kan, enggak semua orang sengaja merekam git
Eh. Itu mana muka aku merah banget lagi. Aku kan mukanya gampang merah ya, kalau malu tuh, merah banget. Nah, karena itu, aku mukanya merah banget. Jadi kayak aku bener-bener untung dibantu temen, ya. Jadi aku dibangunin, terus muka aku bener-bener aku tutup terus, aku tutup sambil jalan ke kelas, dan udah tuh, aku di meja, aku tutup muka mulu dah tuh, sampai guru datang, kayak gitu.
Heeh heeh. Mhm. Terus terus, eee, setelah kejadian itu, teman-teman masih pada membahas enggak? Kayak, seminggu kemudian, sebulan, atau sampai lulus?
Masih lah, udah pasti, eee, dijadiin dijadiin bahan candaan. Itu lumayan tuh, Kak, hampir seminggu aku dijadiin bahan candaan. Kalau setiap lewat kelas temen nih, dibilang, "Kemarin kenapa?" gitu kan ya. "Kenapa sih, kebiasaan banget. Nggak bisa diem" git "Ah, nggak tau, ah" gitu. Mukaku langsung merah gitu sih.
Iya, oke. <chuckles> Heeh heeh. <laughs> Enggak tahu, setiap, eee, kan kalian jalan bareng, setiap ketemu si bangku itu. <laughs>
Iya, itu aku jadi malas banget, aku jadi nggak pernah kayak gitu lagi. Pokoknya itu aku sebenarnya pernah kalau loncat-loncat kayak gitu, tapi itu kebetulan aja sih, lagi sial, gitu jadi.
Ya, ampun. Mhm mhm. <chuckles> Tapi biasanya kan, berhasil kan? Tapi pas itu lag aja hari itu aja lagi apes, mungkin. <chuckles>
Iya, lagi apes banget jadinya. Pas lompat, aduh! Ya udahlah, udah pasrah banget, sih.
Lari atau pelan? Tapi tapi, eee, selain angkatan ama nama murid-murid itu, ada guru nggak? Guru yang nyamperin, "Hei kamu kenapa?"
Oh, enggak sih, Kak. Alhamdulillah banget waktu itu enggak ada itu. Kayaknya kalau ada guru makin malu sih, aku.
Alhamdulillah, gurunya tanyain tuh. <laughs>
Malah malu banget aku. Soalnya, kan aku kadang suka di dijadiin bahan lelucon juga kan, buat guru-guru aku. Karena aku kan, apa ya, eee, pernah ketahuan sama guru aku kalau aku suka kakak kelas, gitu kan. Nah itu, guruku pernah tiba-tiba aja kayak lagi kelas nih, tiba-tiba ngomongin. Kayak, "Ini namanya ini" gitu kan, ya. Kayak, "Ini namanya ini, eee, yang suka sama ini, kan?" Gitu kek langsung pada, "Hah? Tau dari mana coba?" Aku mikir gitu, kan. Itu aku jadi jadi bahan candaan, gitu loh.
Heeh. Waduh! Heeh. Bentar.